Di che cosa in particolare?
Mah, di tutto, cos'è che ti è piaciuto di più?
Allora, ehm, nella mia carriera scolastica in generale allora la cosa fondamentale è le amicizie, cioè la cosa più bella sono le amicizie che ti porti dietro. Io conosco amici dall'asilo nido, pensa te. Quindi quella è la cosa senza dubbio più bella. E poi stavo ragionando su quanto, ehm, fare interrogazioni fosse vitale, cioè io mi porto adesso dietro una proprietà di linguaggio che serve tantissimo durante gli esami, magari so meno dell'altro, però riesco un po' a cavarmela, non so sì, e questo era così anche da più piccoli, non so se tu
Buono. Mh-mh. po', caspita. Mh-mh. Sì. Sì. Mh-mh. <chuckles> Okay. Te la cavi, sì, sì, sì. Eh beh, n sì.